Eh beh, in teoria no non si dovrebbe probabilmente mai parlarne di spoiler, perché effettivamente è un'anticipazione che tu dai e se uno no non ha ancora visto quel prodotto lì, gli gli gli rovini gli rovini il gusto di guardarselo così. <chuckles>
Beh, questo è vero però, cioè, se io che ne so parlo di Via col vento e e ti dico come finisce, eh, insomma è Via col vento, cioè. Ha, uhm credo 80 anni quel film.
Certo, certo. Praticamente quello lo lo lo sa lo sanno pure pure pure i muri lo sanno, come fini <chuckles> No, no, effettivamen Mah, oggi indubbiamente, va beh coi social, che aiu uhm, spin spingono le persone a comunicare, a parlare, a fa. A qualcuno ogni tanto può scappare qualcosa, <chuckles> può scappa lo stare attenti, via, no av non aver troppo le orecchie troppo troppo rizzate perché magari percepisci delle cose, che non vorresti sentirti dire. <chuckles>
I sassi. <chuckles> Sì, assolutamente. Esatto, infatti evitare i social quando c'è ehm, inim esce una serie, se non si è vista.
Quando c'è quei lì quegli argomenti lì, esatto, esa perché chiaramente lì qualcuno poi che che spara fuori, ehm, il finale capita, capita. <chuckles> Certo. Beh dai è un argomento molto molto divertente, molto anche molto attuale, per carità perché ho beh indubbiamente è una cosa a cui devono stare molto attente anche le produzioni, perché insomma per loro p ehm, può essere anche un danno che che esca fuori che esca fuori il finale a prima del tempo. <chuckles> Dai è stato un piacere, ci ci risentiamo, spero presto.
Assolutamente. È i quasi inevitabile. Mh. Assolutamente. <chuckles> Quello è vero. È vero, sì, è vero, assolutamen Piacere mio, ciao.